Oke. Jujur nih ya, Kak, ya. Aku tuh, nggak suka thrifting gitu, Kak. Karena, ya walaupun emang yang dijual itu barang-barang yang branded-lah, istilahnya kita bilang kan. Kayak, misalnya Prada kah, Gucci kah, atau apakah gitu kan. Yang barang-barang brand besar. Cuman aku nggak tertarik karena itu bekas orang. <chuckles> Aku aku tuh mhm. Aku nggak tau dia pakai baju itu ke mana, aku nggak tau ada kejadian buruk apa dia saat memakai baju itu sehingga dia jual. Kan kita nggak pernah tau, ya. Aku selalu pikirin itu negatifnya dulu gitu loh, Kak. Aku takut, apa ini baju bekas dia meninggal, kan kita nggak tau kan, Kak. Serem juga kalau di didatangin. Ya kan, didatangin, "Balikin dong baju gue," gitu kan. Kan serem, ya. <chuckles> Itu yang sering aku pikirkan kalau aku diajakin belanja thrifting. Aku nggak pernah jujur aku nggak pernah belanja thrifting, Kak. Aku lebih baik beli brand lokal. Heeh. New, tapi lokal. Dan harganya itu terjangkau, gitu. Aku lebih sering kayak gi Kak.
Oke. Mmm. Iya. <chuckles> Bener juga, ya. <chuckles> Iya. Iya, betul. Oh. Wah, seram juga, ya. Iya iya. Serem juga, loh. Iya, nanti dipikirin di kebawa mimpi, ya. <laughs> Brand new. Heeh. Terjangkau, ya. Jadi nggak harus cakep dengan pakaian yang mahal, ya.
Heeh. Soalnya aku nggak terlalu yang brand oriented gitu loh, Kak. Ada yang kan istilah brand oriented. Jadi semua barang-barang itu, yang branded semua, itu aku nggak. Aku yang penting tuh nyaman dipakai, dan sesuai sama gaya aku aja, sih.
Heeh. Harus iya. Oke. Nah, pernah nggak sih kamu nih mencoba, ya. Kalau kalau ka tadi kamu maunya yang di zona nyaman, pernah nggak kamu, eee, pakai pakaian yang ekstrim di saat kamu lagi travelling, mungkin atau ketemu dengan, eee, kerabat mungkin, pernah nggak? Jadinya sampai mereka mikir, "Wah, gaya kamu berubah sekali." Pernah nggak tuh kejadian?
Mhm.

Nah kebetulan banget nih, aku tuh kan suka banget yang namanya trend cafe-hoping ya jadi kalau weekend tuh aku pasti, eee, bareng teman tuh ke kafe-kafe lihat-lihat, tapi sambil kayak OOTD yang bagus gitu, OOTD cantik untuk ke kafe ala ciwi-ciwi, gitu kan. Nah, iya, jadi untuk ke kafe tuh aku biasa, eee, kurang lebih tuh santai sih, jadi aku tuh suka pake, eee, rok ya, suka pake rok, tapi rok yang kayak kembang gitu, tapi bukan yang kembang kembang banget ya, tapi rok kembang, terus tuh atasannya itu pakai knit, kayak baju-baju sweater tapi yang enggak terlalu panas soalnya kan Jakarta sumuk ya Kak, terus tuh <chuckles> nah makanya itu aku selalu pakai knit yang enggak terlalu tebel. Tah knit-knit yang aku coba tuh yang yang lagi model yang belang-belang gitu loh Kak, yang hitam putih, belang-belang hitam putih, kayak gitu, nah aku suka pakai itu, terus aku pakai roknya rok plisket yang warna hitam. Karena kan aku pokoknya, eee, baju-baju aku di lemari tuh kayak temanya itu hitam putih, kalau enggak earth tone gitu, jadi kalau misal weekend tuh aku sering hitam putih gitu. Mhm, ke simpel, sama pakai pasmina, dah pakai pasmina gitu doang dan pakai tas yang simpel. Itu kalau aku mau pergi jalan bareng besti-besti aku ya Kak, tapi kalau sama pacar <chuckles> kalau sama pacar tuh aku lebih santai sih Kak, aku lebih sering pakai celana jeans juga, terus pakai, eee, kaos biasanya, pakai kaos yang oversize gitu, jadi kayak heeh, lebih santai gitu, karena kalau sama pacar itu, biasa kan pacar aku gak suka yang foto-foto gitu kan Kak, jadinya tuh ya udah, jadi kita pakai kayak kaos terus celana jeans, terus pergi, eee, makan di resto atau heeh, atau nonton di bioskop gitu, jadi aku nggak yang terlalu, eee, berpakaian yang cantik, kecuali kalau kita emang mau pergi kondangan, atau ada pesta gitu tuh baru aku, eee, berdandan lah Kak, gitu.
Mmm. <chuckles> Oke. Ciwi-ciwi. Mhm. Iya. Oke. Jakarta panas betul. <chuckles> Ah hah. Oh iya, tahu. Mhm. Oke menarik menarik. Lebih ke simpel ya. <chuckles> Oh pasmina, heeh. Oke besti-besti. <chuckles> Oke. Nyaman ya jadinya ya. Mmm. Iya. <chuckles> Oh. Senyamannya saja ya. Heeh. Oke nah, kalau tadi yang pengaruhin kamu itu seperti drakor-drakor ya, drama Korea ya itu ya, nah kamu, pernah enggak sih merelakan kenyamanan kamu untuk berpakaian yang misalkan lebih panas atau lebih bagus, padahal kamu sendiri merasa gerah atau kepanasan sama bahannya, dan juga, kamu atur budget nggak nih untuk beli, eee, pakaian yang kamu suka?
Mhm.

Kalau untuk gaya kayak gitu sebenarnya gak pernah sih, Kak, cuman aku pernah salah kostum sih, Kak. Jadi aku bukan datang aku bukan datang ke acara ya, tapi aku mau berangkat nih jalan-jalan. Nah, aku berangkat jalan-jalan, harusnya itu kan pakaian kita ke bandara itu kan santai ya, pakaian santai yang bisa leluasa bergerak, tapi entah kenapa saat itu tuh aku menuruti keinginan ibu aku untuk pakai heels nih ke bandara ya kan, <chuckles> karena be katanya biar biar cantik aja, terus aku kayak mengiyakan tanpa berpikir panjang bahwa bandara itu tuh sangat besar gitu apalagi saat itu tuh ruang tunggu aku tuh paling ujung, Kak, dan aku harus lari-larian pakai heels dan aku tuh kayak, itu adalah penyesalan terbesar aku dalam memilih, eee, baju dan juga sepatu sih, Kak. Seharusnya kan aku pakai sepatu, eee, sepatu kets biasa gitu kan atau sepatu mhm, yang nyaman kan kalau misalnya iya, apalagi kan apalagi terminal di Soekarno Hatta kan gede banget, apalagi kalau paling ujung tuh ya ampun harus jalan berapa kali gitu. Nah itu aku paling kesel sih, aku kayak hari itu bener-bener bad mood kenapa aku ngikutin kata orang tua aku ya, padahal ini bandara, kenapa aku harus pakai heels gitu kayak, ah bodoh banget aku saat itu, Kak, pokoknya.
Wah gimana tuh ceritanya? <chuckles> Oke. Oke. Wah. <laughs> <chuckles> Betul. <chuckles> Iya. Wah. Benar, yang penting kan nyaman ya karena kan perjalanannya tuh jauh dan lama ya. Iya sangat panjang. <chuckles> <chuckles> Wah, gak papa ya, Kak, ya, yang penting kan kita, eee, sudah mencoba dan dapat pelajarannya, lain kali tidak begitu ya, Kak, ya. <chuckles>
<chuckles> Iya iya, itu sebuah pengalaman sih, emang belajar.
Pengalaman yang sangat menarik juga untuk diceritakan gitu. Nah, kalau aku misalkan mau nanya, kira-kira, eee, gaya fashion-fashion zaman sekarang ini lebih ke condong arah positif atau negatif? Karena kan kita banyak tau ya lihat ada pakaian yang cukup minimal, eee, menutupi daerah-daerah yang, eee, personal atau privasi gitu, nah bagi Kakak itu apakah itu suatu perkembangan zaman atau malah ke arah yang negatif, gitu, Kak?
Mhm mhm. Mmm. Mmm. Mmm.

Pernah Kak, jadi tuh ketipunya yang dipajang sama yang datang itu beda. <chuckles>
Oh ya Tuhan. <chuckles>
Itu aku sumpah kesel Kak ya, mungkin kalau harganya masih Rp100.000-an atau Rp200.000 lah aku masih maklumlah ya, okelah. Tapi ini harganya di atas Rp500.000-an Kak dan itu kayaknya dia bener-bener penipu gitu loh Kak. Mungkin salah juga karena aku belinya itu di Instagram account-nya jadi dia promosi di Instagram account-nya kan, jadi tuh aku langsung beli di sana, jadi langsung dia kirim gitu mungkin
Ya. Wow. Wah, sangat niat ya. Heeh.
kebetulan yang jualan itu temenku sih Kak.
Oke, tapi
Jadi tuh aku kesel aja. Soalnya tuh modelnya tuh heeh, modelnya tuh beda, bener-bener totally beda dari yang di gambar yang dipajang di sosial medianya, terus aku kesel, aku marah-marah, terus akhirnya minta ganti rugi.
Iya merasa tertipu itu tidak enak ya. Hmm. Apakah ada pernye penyelesaiannya Kak? Ah, bagaimana tuh apakah dibalikin atau gim
Ganti rugi, aku balikin aku kirim lagi terus dia ganti rugi, padahal ya itu aku beli karena untuk pergi ke acara gitu kan Kak, aku ngerasa itu modelnya udah cocok nih di aku, tapi pas datang beda model, terus aku, wah bener-bener kesel Kak jadi kayak aku harus muter balik lagi aku harus pake apa ya gitu. Betul.
Heeh. He oke. Ya. Mhm. Cari yang lain lagi kan. Padahal kita udah menyiapkan ya, sudah matang-matang, eh tahu-tahunya begitu keadaannya gitu. Nah sebagai, eee, Kakak ini suka sama fashion-fashion seperti ini, ada nggak sih tips-tips orang yang masih takut untuk menujuki, eee, se jati dirinya dalam cara berpakaian gitu, mira misalkan dia takut pakai pakaian yang warna-warni atau enggak dia takut pakai rok yang agak se agak pendek, padahal tidak terlalu pendek gitu, ada nggak Kakak kasih saran baik supaya mereka tetap percaya diri, gitu?
Hmm. Hmm. Oke.